Eu nem sei se eu almocei no sábado. Nossa, eu sei que esse esse final de semana foi super confuso pra mim e, hã, daí de ontem pra hoje, talvez eu ain eu ainda lembro que eu estava com muito sono de ontem pra hoje
Aham. Aham.
Eh, e eu ia dormir na casa do do meu atual, mas chegou uma ele levantou pra ir no banheiro assim, aí eu entrei rapidinho e vi quanto estava o Uber.
Uhum. Aham. <chuckles>
Aí eu falei assim: “Ai, quer saber?”. Botei minha minha roupinha, assim, de que eu estava na rua e tchutchutchu, aí ele: “Você vai embora?”. Eu falei assim: “Ah, eu vou, porque, eh, a gente não pode acabar não dormindo bem, precisa descansar”. E eu cheguei aí eu percebi que eu cheguei em casa, eu estava exausto, mas eu estava exausto de tudo. E eu falei pra ele, eu falei assim: “Olha, eu tô cansa porque a gente brigou também do sábado pro domingo". <laughs> Eu fa a história vai ficando cada vez pior, né. <laughs> Mas enfim.
Aham. Aham. Pô, <laughs> porra muito estresse, é muito estresse, né? Tô vendo. Aham.
Uhum, é, depois o depois quando eu cheguei em casa, ele me mandou um textão assim, mas bonitinho, reconhecendo e tal. Porque antes, enquant eh, enquanto eu pedia meu Uber assim, ele estava deitado, ele falou assim: “Acho que eu vou pôr outro filme então”, porque eu falei pra ele: “Nossa, depois desse filme eu quero dormir e tal”. Aí eu falei pra ele assim: “Vou chegar na minha casa, eu vou tomar um banho, eh, eu vou rezar”.
Aham. Aham.
"e eu vou dormir, porque eu tô cansado mentalmente, fisicamente e espiritualmente." que era como eu me sentia.
Aham. Nossa. Ah sim, mas também depois de uma briga eu acho que o pico de estresse é bem bem maior, né.
Uhum. Eu estava estressado com tudo, com tudo, tudo, tudo, e eu estava cansadíssimo, sabe. Aí eu dormi
Uhum. E o que que você fez pra pra aliviar esse estresse nesse caso?
Hã, bom Aliviei o estresse com ele <snorts> no final do domingo, se é que você me entende. Hã, mas daí depois o que me aliviou mesmo o estresse foi chegar minha casa de pernas pro ar, porque tipo o o meu ex tá em processo de mudança.
<giggles> Aham. Aham, claro claro. Ah imagino.
Mas ele já tirou ele usava o mesmo guarda-roupa que eu no quarto que eu durmo, né. E dormia na sala. E ele já tirou tudo que era dele do quarto.
Aham. Ah, pronto, já -já já melhorou, né? Já aliviou um pouco esse estresse, né.
E É